من أكتر الحاجات اللي بتشتّت البني آدم وبتأخّره عن تحقيق هدفه هي إن بيقعُد يقارن نَفْسه بالناس اللي حواليه، فأنا عايزك تقول لي بقى أنت بتتعامل مع موضوع المقارنات ده إزاي؟ هل أنت شخص بت فعلًا بتقارن نَفْسك باللي حواليك والّا ما بتهتمّش بالموضوع ده أصلًا؟
والله أنا الحقيقة يعني من الناس اللي يعني شايف نَفْسي إن أنا آه باقارن نَفْسي باللي حواليّا في فترة ما يعني، بس دلوقتي عُنت باقارن نَفْسي بالآخرين آه، بس مش مش بالتفكير اللي كنت بافكّره الأول.
ماشي. امم. يعني آآ إ إيه اللي اختلَف؟ يعني احكِ لي كده كنت بتعمل إيه الأول وإيه اللي حصَل دلوقتي؟
يعني هاق هاقول لك. هاقول لك، يعني أنا الأول مثلًا لمّا كنت باشوف حد مثلًا أحسَن منّي أو حد متقدّم عني كنت بابُص له بصّة يعني آآ اللي هو أنا عايز أبقى زيّه بس في نفس الوقت كنت باحس إن الحاجة دي كتيرة عليه شوية. فمن باب إن أنا يعني نفسَنة شوية فاهمني إزاي؟ ف
ماشي، آه، يعني امم كنت بتحس إن أنت اللي تستحقّها مش هو، أنت عندك ال المقوّمات مثلًا أو حاجة زي كده والّا ممكن ما يبقاش عندك أصلًا بس بتستكترها عليه وخلاص؟
والله ممكن يكون الاتنين، يعني مش هاضحك عليك آآ، امم بس دلوقتي حاليًا بقى بقيت بابُصّ للموضوع بنظرة تانية، يعني بحُكم إن أنا بقيت يعني سنِّي أكبر شوية ونضجت فكريًا، فعُنت ب باقارن نفسي من بالآخرين من مبدأ إن أنا عايز أقارن نفسي مع حد إن أنا عايز أكون زي زيه مثلًا أو أحسن منه كمناس ك كمنافسة شريفة أو أو إن أنا مثلًا عايز أكون حاجة فعلًا، بدون مثلًا أي نفسنة أو أي حقد أو الكلام ده.
إمم، ماشي. إمم، إمم. إمم، ماشي. جميل، آه يع يعني الموضوع تحوّل معاك من سلبي و وإن أنت كنت بس آآ بتقارن نفسك أو بتنفسن على الناس اللي حواليك زي ما أنت قُلت، ل ل لحاجة إيجابية إن أنت عايز تطوّر من نفسك، وعايز تبقى أحسن.
طبعًا، طبعًا لإن أنا شايف إن الموضوع دوّة يعني بي بي يعني بيخليني أحسن، وبي وبيخليني يعني متقدِّم أكتر أحسن من ما كنت ما عليه قبل كده يعني.
ماشي طَب إمم. جميل، طَب لو رجعنا بقى للفترة اللي أنت كنت فيها آآ، بتقارن نفسك باللي حواليك بأسلوب سلبي، اللي أنت بقى بتشوف إن هو الشخص ده ما يستحقش مثلًا حاجة، تفتكر موقف أو مثلًا حاجة كنت عايز توصل لها أو أو شخص بعينُه مثلًا كنت بتقارن نفسك بيه و واحكِ لي كده تفاصيل الموضوع.
والله يعني هو ممكن يكون موضوع م في ف في دايرتي شوية، يعني كان ليّا واحد صاحبي بس أكبر مني في السن، بس كنت شايفُه إن هو مجتهد أوي الصراحة وشاطر، فأنا كنت الصراحة كان نفسي كنت أبقى عايز أبقى زيه، بس في نفس الوقت كنت باحس إن هو يعني <tsk> مش الحاجة اللي هي ال الواو إن هو يبقى في اللي يوصل للحاجة اللي هو فيها دي يعني.
آه. امم. ماشي. جميل، آه. امم، ماشي.
فكنت باحاول إن أنا أقلِّدُه بس باقلِّدُه عمياني، يعني باقلِّدُه بغُشومية، إن أنا عايز أبقى زيه، وفي نفس الوقت شايف إن الحاجة ديَّة بسيطة يعني مش مستاهلة آآ، إن هو يبقى يوصل للدرجة دي، فالحقيقة لمّا حطيت نفسي آآ، على السِكَّة يعني اللي هو فيها يعني وحاولت إني أنا أمشي خطواته، لقيت الموضوع فعلًا مش سهل، ولقيت إن أنا يعني حسيت إن أنا كنت مستكتر حاجة عليه، وأنا كنت شايفها من وجهة نظري إن هي يعني حاجة سهلة و حاجة بسيطة، بس الموضوع ما كانش بالساهل يعني، فده ف
إمم، إمم. جميل. آه. اهم. يعني اللي أنا فهمته إن هو كان الشخص ده وصل لحاجة مُعيّنة، وأنت شايف إن الحاجة دي آآ سهل أي حد يوصل لها، أو شايف إن الموضوع عادي يعني بالنسبة لك، صح والَّا والَّا آه، بس لمّا جرّبتها بقى ما اكت اكتشفت العكس تمامًا، اكتشفت إن الموضوع محتاج فعلاً مجهود فظيع.
آه، حقيقي، حقيقي آه ولمّا لقيت المح فعلاً لقيت الموضوع محتاج وقت ومثابرة وكده، فالحقيقة أنا أُحبطت بقى وما حبيتش إن أنا أكمِّل فيه، لأن وقتها برضه يعني كان في جوايّا مشاعر مختلطة كتير من باب اللي هو <tsk> يعني ما كانش عندي صبر كفاية، كنت عايز كُلّ حاجة تيجي لي على الجاهز، كُلّ حاجة تيجي على السريع، فكنت باحُطّ نفسي في مقارنات بدون ما إن أنا آخوض في تفاصيل، أو إن أنا أجرَّب حاجة فعلية، حتى لو أنا حتى كنت جرّبت حاجة فعلية ما كنتش باكمِّل للآخر، كنت بازهق. آآ، ف
ماشي. آه. جميل. امم، امم. آه، يعني أنت أصلًا كنت مُشتّت إن أنت بتشوف أي حاجة أنت بقى عايز تجرّبها، وأي حد ناجح حواليك أنت عايز تبقى زيه، فبتمشي في الطريق بتاعه و وما بتكمِّلش عشان أنت ما بتقدرش تعمل ده.
آه، والمشكلة عندي برضه إن أنا كنت باشوف إن الحاجة دِيَّة حاجة بسيطة من وجهة نظري، وأقدر أخلّصها يعني وأقدر أعملها يعني، كنت باقول إيه ده يعني، طَب إيه اللي بيعملُه؟ اللي بيعملُه دي حاجات كلّها يعني من بالنسبة لي كنت واخِد مقلب في نَفْسي من الآخر يعني، ده الحاجات دي بالنسبة لي آه، آه، آه، أنا باعترف حقيقة يعني. آه.
ماشي. إمم. جميل حلو، حلو آه، ي لأ، حلوة، حلوة، الصراحة حلو التعبير منّك إن أنت يعني آآ، كنت خلاص حس وصلت للمرحلة اللي أنت آآ، تصالحت فيها مع ذاتك يعني.
آه، حقيقة يعني كنت باقول يعني إيه ده، طَب إيه اللي بيعملُه ده؟ طَب الحاجات دي يعني م ما أنا شايف إن أنا ممكن أعملها في دقيقة، حاجات يعني مش مستاهلة يعني، كنت بآجي أجرّب أنا بقى وأعمل حاجة كنت بافشل فيها، <chuckles> فيعني آآ، الموضوع كان مُحبِط شوية.
جميل. ماشي. إمم، إمم. إمم. فب بتتصدم بقى بالواقع يعني.
آه. فمن بعد الموضوع ده بقى أخدت قرار كده إن أنا آه، هاقارن نَفْسي بغيري بس يعني هاقدَّر كُلّ واحد و وه و ويعني مش مش هاقلِّل من مجهود حد أو إن أنا مثلًا أحُطّ نَفْسي في مقارنة مع حد، وشايف إن أنا أحسن منّه أو إن أنا أستاهلها عنّه لأ، بالعكس، فعُنت بقى عامل حاجة زي نظام منافسة شريفة مفيدة في نَفْس الوقت يعني.
جميل. إمم. جميل. طَب قُل لي آه. حلو جدًا، آه. لأ، قُل لي وصلت بقى للمرحلة دي بعد قد إيه، يعني بعد فترة زمنية معيّنة، أو في أنهي مرحلة عُمرية يعني كنت عندك آآ، وق سِنّك مثلًا في أنهي ف في أنهي فترة في حياتك؟
هاقول لك هاقول لك أنا بحُكم برضه إن أنا صغر سن وكده، والحماس اللي كان عندي والطيش الشوية اللي أنا كنت فيه، فأنا شايف إن ال ال اللي أنا وصلت له دلوقتي ده اتطوّرت فيه بناءًا على برضه يعني السن والنضج، وإن أنا سنِّي كِبِر، وبقيت باشوف المواضيع والحاجات من منظور مختلف ومن وجهة نظر أ أوسع وأكتر تحليلًا للموقف وكده، وبرضه من تجارب برضه م م من التجارب السابقة برضه زي ما قُلت لك موضوعي إن أنا كنت باحاول أجرّب حاجات شايف غيري إن هو بيعملها سهلة وأنا كنت باجرّبها وكنت بافشل فيها، فالحاجات دي ال العاملين دول الحقيقة يعني غيّروا فيّا، عامل إن أنا كنت باحاول أقلِّد حد وبافشل، من باب إن أنا كنت مثلًا حاسس إن الحاجة ديَّة سهلة بالنسبة لي و وكده والعامل التاني برضه إن أنا نضجت فكريًا، بقيت بابُصّ للمواضيع من منظور تاني.
آه. آه. جميل. آه، آه. إمم. ماشي. ماشي. جميل جدًا، طيّب ووصلت بقى خلاص للنقطة اللي أنت آآ، آآ، اعترفت فيها لنفسك إن أنت لازم تغيّر من اللي أنت فيه ده، آآ، احكِ لي بقى احكِ لي بقى من من انطلاقًا من النقطة دي كده، إيه اللي اتغيّر، إيه اللي حصل، أنت بقيت عامل إزاي؟
حقيقة. هاقول لك. هاقول لك يعني مثلًا على الجانب المهني ك كشغل وكحياة وكأصدقاء وكده، لمّا مثلًا باشوف حد معايا في الشغل أو واحد صديق قريّب مني شغال في شغلانة يعني كويسة، باحاول إن أنا أقارن نفسي بيه م م مش م مش إن أنا باحقد عليه أو كده، لأ إطلاقًا يعني باحاول إن أنا أشوف هو بيعمل إيه وأتعلِّم زيه.
مثلًا آه. إمم. ماشي حلو ده، آه، أ أ
وأشوف أنا النهاردة إيه وبُكرة إيه، يعني باقارن نَفْسي بنَفْسي، باشوف هل أنا النهاردة أحسَن من إمبارح؟ طَب أنا بُكرة أحسن من ال من من اليوم اللي قبله؟ وكده يعني، باقارن نَفْسي بنَفْسي.
إمم، ماشي. آه، آه، آه، يعني أنت ما بقيتش تقارن نَفْسك باللي حواليك، أنت ممكن تقتبس منهم مثلًا أو أو تاخد الجانب الإيجابي اللي هُم آآ، فيه وتقارن نَفْسك بنَفْسك بقى، يعني أنت خلاص الم الموضوع تحوّل معاك.
حقيقي. حقيقي، حقيقي، حتى حتى يعني مش م مش على قد الشغل بس، على الsocial media كمان، يعني أنا باشوف ناس كتير أوي آآ، مؤثّرين وكده وحياتهم بيقعُدوا ينشُروا حياتهم وينشُروا عربيات وبينشُروا فِلَل والحاجات العيشة الترَف اللي هُم فيها دي، يعني أنا الحقيقة برضه كنت بابُصّ للموضوع قبل كده إن إيه <tsk> استكتار، أو إن أنا مثلًا شايف إن إيه يعني يجيب الفلوس ده كلّها؟ فأنا دلوقتي عُنت بقى ماشي بمبدأ إيه
جميل. إمم. الsocial media. آه، آه، آه. ماشي. آه. أيوه.
آه، الناس ديّة ممكن تكُون آآ، سعَت وعملِت اللي عليها وربنا كرَمها يعني، فعُنت بقى باحاول إن أنا أسعى برضه وأعمل اللي عليَّ وربنا يكرِمني في الأول وفي الآخِر يعني ب
إمم. ماشي. جميل، أنت لمّا كنت بتتفرّج على مؤثّرين على الsocial media آآ، آآ كنت بتحس إن أنت عايز تبقى زيّهم، والّا بتحس إن أصلًا هُم اللي بيعملوه ده مالوش قيمة فأنت شايف إن ده كتير عليهم؟
أنا الحقيقة آه، يعني الاتنين آه، كنت شايف إن يعني إيه؟ ما هو مؤثّر يعني الSocial media نزّل صورة له يعني طَب هو يعني عمل إيه يعني عشان خاطر يجيب الفلوس دي كُلّها والّا اللي هو يجيب العربية دي والحياة دي يعني؟ فكنت ممكن أكون آه، الأول كنت ممكن أكون يعني شايف إن العمل اللي هم بيقدّموه مش الحاجة اللي هي تخلّيه يبقى في الثراء الفاحِش اللي هو فيه ده، آآ بحُكم طبعًا زي ما أقول لك سِنّي وعقليّتي وقتها كانت بتحتّم عليّا كده، بس دلوقتي
آه. اهم. ماشي. جميل آه. ماشي، وده كان بيخلّيك بقى برضه بتسعى في المجال بتاعه ده تحاول تقلّد حاجة هو بيعملها مثلًا أو تشوف هو بيعمل إيه علشان يوصل لكده والّا مجرّد بتكتفي بس إن أنت تقول عليه أو تتّهمه إن هو ما يستحقش وخلاص؟
لأ، كنت باكتفي الحقيقة لإن أنا يعني ك ك كمهارات في ال إن أنا مثلًا أكون حد مؤثِّر أو إن أنا أطلع أ أتكلّم أو إن أنا أكون ليّا جمهور والكلام دوّة، أنا شايف نَفْسي إن الحتّة ديّة مش حتّتي، وما أقدرش يعني أعمل فيها، فكنت باكتفي مثلًا إن أنا آه، كنت ممكن أشوف الحاجة أقول يعني طَب ما ي ما م ممكن في ناس بتشتغل شُغلانات تانية أصعب من كده بكتير ومعاهمش مثلًا آآ فلوس ولا ولا هم عايشين نَفْس الحياة اللي هم عايشينها دي.
آه. ماشي جميل، آه. إمم. جميل. جميل.
ف آه، م فم آآ بس الحقيقة بقى يعني زي ما قُلت لك أب حسِّنْت بقى من النقطة ديّة، يعني عُنت مثلًا لمّا أشوف حد آه، يعني الحمد ربّنا يزيده، بس أتمنى يعني إن أنا أكون زيّه يعني، طَب هو عمل إيه؟ فباحاول بقى
آه، آه، خلاص بقى الموضوع آآ آه، بقى عندك قناعة و و وغ وال وِسط القناعة دي ما فيش مانع إن أنت تطوّر من نَفْسك وتبقى أحسن يعني.
آه، طبعًا، لأن يعني الواحد الواحد طبعًا، يحِب إن هو يطوِّر من نَفْسه، ويبقى حاجة كويسة، عشان خاطر يعني، يكون مبسوط، مرتاح ماديًا، مرتاح نَفْسيًا كمان الحاجات دي كلَّها بتفرِّق يعني.
جميل. حلو. آه، آه. إمم. جميل، طب، أنت فكرة أصلًا، آآ، دلوقتي بقى، بعد أما الموضوع تغيَّر معاك، وعقلك نضِج، وبقيت بتشوف الأمور بطريقة أحسن، فكرة إن أنت بتقارن نَفْسك بحد دلوقتي، عشان تطوِّر من نَفْسك، دي فعلًا حاجة بتخلِّيك عايز تتطوَّر وبتدِّيك دفعة معنوية، والّا لأ؟ وهي ممكن برضه، تحبِّطك شوية، إن أنت شايف حد بقى، وصل لحاجة، وأنت مش قادر توصَل لها، أو مش قادر تمشي الطريق اللي هو مشيه، فبتهبِط؟
لأ، الحقيقة، أنا شايف إن هي بتدِّيني دفعة معنوية جامدة، وبتخلِّيني أقدر أكمِّل في الطريق كمان. يعني، أنا مش عايز أقول لك إن أنا كل مثلًا، ما أكون ماشي في في حاجة عايز أعملها، أو حاجة تبع مجالي أو شُغلي، وعندي شغف، وكل ما الشغف ده يقِل، لأ، باحُط قُدَّامي حد كده، نجح في الحاجة ديّة، وبجدِّد شغفي ف بيها. إنما لو أنا ما حطَّيتش قُدَّامي حد، و و وقُلت: "لأ، أنا عايز أبقى كذا،" من باب منافسة شريفة، مش من باب مثلًا إن أنا لأ، يعني آمم، بانَفسَن عليه أو الكلام ده لأ، من باب اللي هو، أنا، عايز فعلًا أبقى زيَّه، عايز أبقى حاجة، لأن الموضوع ده بيزوِّد شغفي أكتر، وبيجدِّد طاقتي كمان، وبيفرق معايا جامد، عن إن أنا مثلًا، ما ما يبقاش عندي، آآ، حد مثلًا، أحُط نَفْسي في منافسة شريفة معاه، أو كده.
جميل. آه. ماشي. إمم، إمم. ماشي. آه، آه. جميل جدًا. حلو أوي، أوي. طيب، آآ، لو أنت بقى مثلًا دلوقتي، آآ، شايف بقى حد بقى جيل صغيِّر طالع، و و والجيل ده، متعلِّق بيك، بقى حد م آآ، أولادك، أولاد أخواتك، آآ حد كده صغيِّر، وشايفه برضه إن هو في نَفْس المرحلة اللي أنت مرَّيت بيها، بتاعة إن هو دايمًا شايف إن الناس كلَّها أحسن منُّه، ومستكتر عليهم النعمة اللي هُم فيها، وكل ال القصة اللي أنت كنت فيها دي. بتحاول معاه، وبتحاول تدِّي له بقى، شوية من الخبرة اللي أنت اكتسبتها، والّا بتقول بقى: "اسيبه يتعلَّم هو مع نفسه"؟
الحقيقة آه. لأ، الحقيقة آه، يعني أنا باحاول إن أنا مثلًا لمّا يكون في حد، سواء كان في العيلة، أو حد مثلًا أصغر منّي في السِن، ويش حسيت حسيت منه الموضوع دوّة، أو حسيت بطريقة كلامه، إنه هو يعني مستكتر حاجة عن حد، أو شايف إن حد دوّة يعني حاجة ديّة مش مستاهلة أو كده، فباقول له: "بُص هاقول لك على حاجة" وعلى فكرة حصلِت، يعني أقول له: "بُص هاقول لك على حاجة، أنت يعني بُص للأقل منك أول حاجة، وبُص لل لل للي ك وبُص له أيام ما كان مثلًا في نفس مستواك، وشوف هو عمل إيه، وربنا كرمه، واعمل زيه."
ماشي. ده شئ جميل. آه. إمم. آه، آه. ماشي، جميل، حلو.
"يعني حُط قدّامك ده كده كحد قدوة، ما تبُصّلوش إن هو دلوقتي بقى واحد مبسوط، واحد معاه فلوس، أو واحد حالته المادية بقت أحسن أو كده، لأ، بُص هو كان إيه الأول، وعمل إيه عشان يوصل للي هو فيه."
آه. ماشي. جميل، بس أنت مع فكرة إن أنت ممكن تجرّب حاجة حد عملها قبلك عادي، ما ما ما بتستكبرش على ده.
إنما لأ، عادي جدًا، عادي أجربها، مش مش عيب على فكرة، و وعادي. لإن طبعًا لو كلّ واحد ما عملش حاجة آآ زَي غيره، يبقى الدنيا بقى تنقطع، ما إحنا كلّنا بنكمّل بعض، وواحد واحد في يوم بي بيعمل مشروع مثلًا، آآ بييجي ب ب بييجي واحد يعمل مشروع بعده وكده، الدنيا ماشية يعني، م مش كلّ ما فيش حد بيحتكر حاجة له لوحده.
آه. إمم. أيوه، أيوه. بالضبط، آه، آه. بالضبط، أ أ أصل أنا باتكلم لأن في ناس مثلًا بتشوف إن آآ، فلان عمل حاجة، ووصل لحاجة، هُم عايزين يوصلوا لنفس الحاجة دي، بس مش عايزين يتقال عليهم إن هُم بيقلدوه، ف فأنت ما عندكش مشكلة مع الموضوع ده خالص؟ آه.
لأ، إطلاقًا، إطلاقًا. أنا شايف إن هي بتكون منافسة شريفة، وإيه المشكلة إيه المشكلة إن أنا شُفت ده نجِح، وعايز أبقى وعاوز أكون ناجح زَيّه؟ عادي مش عيب على فكرة، ولا فيها أي حاجة، يعني من وجهة نظري شايف إن هي من باب المنافسة الشريفة، ومن باب إن فعلًا أنا عايز أبقى حاجة والشخص ده قدوة قدّامي، إيه المشكلة لمّا أقلده؟ مش عيب إطلاقًا يعني.
جميل. إمم، إمم، إمم. ماشي. جميل، ممكن وممكن ساعتها تروح للشخص ده، وتسأله يعني تقول له آآ "أنا شايف إن أنت مثلًا مثال ناجح، وأنا عايز أبقى زيك." وتسأله هو عمل كده إزاي؟
عادي. آه، عادي ج عادي جدًا، أنا ل لأن أ أ أنا يعني أنا شايف الموضوع ده مش عيب على فكرة، يعني إن أنا شايف إن ده شخص ناجح، وعايز أستفيد من خبراته، وأتعلم من الحاجات اللي هو وقع منها في بداية حياته، بل بالعكس أنا شايف إن هو أسلوب محترم جدًا، ومنافسة شريفة كمان، يعني ما فيهاش أي ما فيهاش أي يعني حاجة خارجة أو كده، بالع بل بل بالعكس، ده ممكن الشخص كمان يحترمني.
جميل، أيوه، أيوه. حلو جدًا. أيوه، أيوه. جميل. بالضبط. دي دي حقيقة فعلًا، دي حقيقة. آآ، عايز أقول لك يعني تجربة عظيمة جدًا، جدًا. و و وفكرة التحوّل بتاع إن أنت كنت شخص بقى سلبي، وبتبُص للناس، وبتنفسن عليهم، ل ل لفكرة إن أنت بقى تحوّلت إن أنت بقيت متصالح مع نفسك، وعايز تطوّر من نفسك، دي حاجة جميلة جدًا، يعني باحييك عليها، وباشكرك في نفس الوقت على كلّ الكلام اللي إحنا اتكلمناه ده.
حقيقي آه.